हाँ, बिल्कुल, हिंदी ही है, थी नहीं हिंदी ही है। अ, हाँ और लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया अ, कि लोग कहते हैं कि भई हम हिंदी भाषी हैं, हम हिंदी भाषी हैं, अ, हम भी हिंदी भाषी हैं लेकिन हम जो बोलते हैं वो क्लिष्ट हिंदी बिल्कुल नहीं बोलते हैं, हम उसमें उर्दू भी बोलते हैं, पारसी शब्द भी बोलते हैं। अ, क्योंकि हम अ, मतलब संभव ही नहीं है कि हम पूरी तरह से हिंदी ए, भाषा बोल पाएँ क्योंकि अ, जो ए, भाषा होती है ना देखिए एक तो मुझे बड़ा ही अ, अज़ीब लगता है लोग आज के दौर में देखेंगे तो भाषा के लिए लड़ते रहते हैं, हमारी ये भाषा, तुम्हारी वो भाषा, ये भाषा तुम बोलो, यहाँ ये भाषा नहीं बोली जा सकती, नहीं, भाषाएँ जो होती हैं वो साँझी होती हैं। जैसे जो हमारे देश की संस्कृति है, वो साँझी संस्कृति है, सब एक-दूसरे की संस्कृति का आदर करते हैं, घुली-मिली संस्कृतियाँ हैं, खान-पान घुला-मिला है, वैसे ही देखिए भाषा भी घुली-मिली है। जो हिंदी है वो उसके अंदर उर्दू के लफ्ज़ इस तरह से रच-बस गए हैं कि अ, आपको पता ही नहीं पड़ता है कि आप ये हिंदी बोल रहे हैं या उर्दू बोल रहे हैं। अ, तो ये कहा जा सकता है कि मेरे घर में जो बोली जाती थी वो अ, हिंदी में जो उर्दू लफ्ज़ होते हैं, वो बोली जाती थी और लहज़ा जो है वो अ, कह सकते हैं, जो उच्चारण जो है वो बहुत ही साफ़ होता था, मतलब जो उच्चारण के ऊपर हमें तो टोक भी दिया जाता था, अगर हम गलत अ, किसी चीज़ का उच्चारण कर देते थे, तो ख़ासकर के अगर कोई अ, लफ्ज़ उर्दू के अंदर होता था, तो हमें सिखाया जाता था कि इसको इस तरह से नहीं बोलते हैं, इसको इस तरह से उच्चारित करते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ, जी।
अच्छा। ओह! हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हाँ। जी, जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, ये तो बिल्कुल आपने मतलब ये सही कहा कि बहुत सा जो हम हिंदी बोलते हैं उसमें उर अ, क्या बोलते है उर्दू भी मिक्स है क्योंकि रे जैसे कि ज़रूरत ही है, ज़रूरत क्योंकि ज़रूरत नहीं है वो हिंदी में तो आवश्यक हुआ और ज़रूरत भी उर्दू ही कहेंगे, ऐसे त और ऐसे तमाम वर्ड्स हैं जो कि मतलब हिंदी के नहीं हैं, उर्दू के और वो हम अ, उसका इस्तेमाल करते हैं जी। जी, हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल, सम्पूर्ण होता है इसी तरीके से क्योंकि अब वो क्योंकि बस गए हैं हमारे अंदर। तो ये बताइए कि आप जैसे हिंदी बोलती हैं और आप किसी हे अ, मतलब ऐसे राज्य में गई जो हिंदी भाषी नहीं है, जो बिल्कुल ही अलग-थलग हो, तो वहाँ पे आपने मतलब किस तरीके की परेशानियाँ जो हैं वहाँ पे झेली?
बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल। जी। जैसे कि अभी आपने तमाम कहा, <chuckles> है ना? हिंदी में संपूर्ण होता है जी। जी। बिल्कुल। हुँ। हुँ।